<laughs> Si
'No? Hindi mo hindi mo maintindihan ano pinaglalaban, eh, 'no?
Siguro may ano po yan, eh, yung parang may controller po siguro yan, kahit pa opo. Opo, opo, kahit pa mm. Kahit pa po siguro na
Puppet, oo, para silang mga puppet may nagkokrontrol. Ganyan din ang tingin ko diyan, eh. 'No? Diyan diyan din sa lugar n'yo gano'n din?
Oo, gano'n din po. Ay pero dito po sa'min kasi wala pong hindi po ga ah, hindi po hindi ganyan opo, hindi ah, hindi po. Ah, nasa city naman po kami nakatira. Hindi lang hindi hindi gano'n ka ano po kasi sa'min, eh, hindi ga
Hindi masyado? Sa siyudad siguro. Ah, hindi rin. Hmm. Sa Maynila talaga 'no?
Opo. Hindi gano'n ka ano sa amin dito yang ganyang protesta po.
Ah. Nagtataka nga, eh, araw-araw, eh, 'no? Ako nakikita ko 'pag bumabiyahe ako. Iniisip ko anong pinaglalaban nila?
Mm.
Hindi natatapos yun. Kahit sino umupong Presidente, kahit anong gobyernong nagpatakbo, 'di ba? Parang wala silang alam, hindi ko sila bago sabi ko nga, sila na kaya umupo.
<chuckles> Opo. Opo. <laughs> Parang, nakikita ko na po yan, eh, sa, panahon pa ng lolo ko.
Di ba? Mm, di ba?
Panahon pa ng papa ko. Hanggang ngayon, sa panahon ko na may pamilya na ako. Gano'n pa rin po, eh. Ah. Mm. Parang ano nga po, eh
Ganun pa rin, eh, 'no? Ga hindi si 'di sila tumitigil, eh. Hindi mo main An ano kaya 'yon? Bakit kaya? Sa tingin mo? Sa tingin mo ano kayang dahilan nila? Bakit maraming tao lumalabas, sasama sa ganyan? Ano yun, nababayaran ba 'yan? Binibigyan ng pera? Um
Yung Hmm. <chuckles> Siguro po, eh, siguro pamumulitika po yan. Sa mga gano'n po ba. Pamumulitika tsaka pondo po siguro yan. Kasi hindi naman po yan, eh ah, magpapainit diyan.
Mm.

Dati po. Dati, dati. Ah, simula po kasi nung, ah, siguro mga Hindi ako nagkamali, mga 10 to 12 years.
Hmm. Hmm, tagal na pala, mm.
Opo, 10 to 12 years na nangyari 'yan, at ah
Ganiyan.
Ano kasi, eh, 'yung panahon na kasi na 'yun na nahihikayat yang ganiyan na estado
Hmm.
Hindi pa kasi ganun kaganda 'yung mga daanan, walang mga ilaw 'yung liblib talaga 'yung mga gano'n. Kasi ngayon po oo, sa ngayon po, may mga access na po, mas mas madali na po kasi at tsaka kagandahan neto ngayon kasi eh opo at tsaka isa pa 'yung tawag dito, 'yung mga sanda sandatahang lakas natin, hindi sila nagsasawa talaga na akyat, baba, akyat, baba, oo, akyat, baba, akyat, baba.
Ah, liblib talaga? Oo, bundok talaga, oo. May access na eh 'no, madali ng puntahan. Hmm. May Internet, gano'n? Hmm. Mag-ikot diyan, oo, oo. Kumbaga trabaho talaga nila, ginagawa nila, mm.
Opo at tsaka inaano nila sa isip nung mga tao din na, kakampi niyo kami, 'yung ganito, sa'min niyo sabihin 'yung problema, ganito, ganyan, opo. Kasi 'yung namulatan kasi dati sa ganiyan is kalaban 'yung gobyerno, kalaban 'yung mga ganiyang sandatahan. Opo, gagamitin ng ganun po ba, gagamitin ga opo, gagamitin lang kayo diyan sa gobyerno, gagamitin lang kayo niyan 'yung ganun, 'yung 'yung opo, nawala na po 'yan, lalo pa 'yung panahon ni tatay D.
Mm, hindi kalaban, oo. Mhm. Hmm, 'yon ang turo, ng mga nasa Hmm, parang brainwash, oo. Hmm. Buti pala nawala na 'yun 'no. Mabuti at um Oo 'no. Maganda 'no, maganda pala 'yong mga pagbabago, eh, ayon dahil do'n na na ang dami kong natutunan sa 'yo ha. Maraming salamat sa 'yo. <chuckles> Hanggang sa muli, oo. Maraming sal
Opo, opo. Ako din po, marami din akong natutunan sa inyo. Marami maraming salamat po at magandang gabi po.

Ah, 'yon. Ang mahirap 'yong ay pinakamahirap pa po i do'n, eh, 'yong picture na dinala niya, hindi niya kapamilya. Nakita no'ng nanonood na kamag-anak niya 'yong dinalang picture doon po, 'yong pinaki
'Di ba, a <laughs> Oo. Mm. 'Di ang da ginu nanggamit pa ng ibang litrato. Oo.
Opo. Chine siguro, ayun nga, bayad. Eh, alam mo na 'yong ano, eh, hindi niya may may kasabihan nga 'yong ano ko, lolo ko po, na
Mm.
"Money is the root of evil." 'Yon, gano'n po ba, ah, gano'n.
Totoo 'yan, totoo 'yan, totoo 'yan. Tsaka alam mo, 'no, 'yong nito, kung nabalitaan mo rin 'to, 'yong mga nagpo-protesta 'yong mga kabataan.
Opo.
Poprotesta sila 'yong 'yong pamilya raw na magnanakaw, ganito, ganiyan, maraming ano, ganito-gan tanungin mo sila, "Inabutan mo ba 'yong panahon na 'yan? Bakit pati ikaw nakiki nakiki" 'Di ba? Ako nga, eh, may edad na ako, hindi ako sumali diyan, eh. Dapat naabutan naabutan ko 'yon, eh, pero, hindi ko naman alam 'yong totoong istorya, eh, ba't ako sasali diyan, 'di ba, hindi naman ako personal na na na na naperwisyo, naapektuhan. Tanungin mo sila, puro kabataan, umaakyat ng bundok, iimpluwensiyahan, 'di ba?
Opo. Opo, o <laughs> Opo, opo, opo. Opo, opo. Mm. Opo. Mm. Opo. Mm. Totoo po 'yan, totoo po' 'yan. Kasi dito, ah, 'yong siguro kung familiar ka diyan sa, mga, tawag nila diyan is New People's Army, 'yong mga gano'n. Oo, 'yong mga tao na 'yan
Oo, totoo 'yan. Mhm.

Ah, siguro yung founder po nila, 'yon po yung pinakamatino sa kanila.
Ah, on oh, ay May pinsan ako nasa UK. Ang do'n, do'n naga dago do'n nagpoprotesta.
Oh, gano'n po ba? <laughs>
Oo, dinala pa rin niya 'yong pagiging aaktibista do'n.
Ah, gano'n po ba? <chuckles>
May pamangkin ako
Mm.
ah, ma mabait na bata naman no'n, no'ng lumalaki. Nag-college, do'n napiling mag-aral.
Mm.
Ngayon ang mga salita, gaya ng sinasabi mo, yung salitang puro laban sa gobyerno, 'yon ang bukang-bibig niya.
Opo.
'Yon ang training sa kanila sa loob.
Oho. Kaya nga po eh. Kaya, siguro, kagaya ko ngayon, na may anak ako, hmm, tapos yung mga ganyan, ah, mga siyempre, papunta na rin yung anak ko diyan sa kolehiyo. Oh, ngayon pa lang, kaya parang inaano na, na, um, sinasabi na namin saka at saka, hindi na rin namin hindi rin namin puwedeng hindi sabihin sa kanya yan, kasi
Mm. Oo. <laughs> Pag-isipan mo na. <laughs> Mm.
puwedeng-puwede talagang mangyari sa kanya yan. Siyempre hindi naman natin hawak oras 'yon do'n, 'pag nando'n na yan sa kolehiyo, nasa labas na.
Mhm. Totoo 'yan, 'pag 'pag nasa labas na, wala na.
Kung makapag, ah, makasama ma maging kasama niyan mga, ma siyempre mga kaibigan niyan po, mga gano'n po ba. <sniffs> Opo.
'Di mo alam. Hmm. Totoo yan. Kabataan 'yan eh. 'Di ba? Kahit hindi siya mag-aral mismo do'n, kung meron siyang kaibigan na do'n nag-aaral, at naimpluwensiyahan siya, 'yon ang mahirap.
Eh, eh, mga Opo. Mm. Opo. Sayang lang po ba, eh, 'no? Kasi, karaniwan talaga sa ganyan, tungkol sa ganyan 'pag s 'pag sinasabi mong mga protesta-protesta na ganyan, karaniwan talaga sangkot lagi yung mga estudyante, kabataan palagi.
'Di ba? Hmm.